そうですよね、確か。
うん、ま、あんにあの、日本から見るとちょっと直接はあんまり、あの、まあ、小麦の値段が上がったぐらい、あと燃料の値段が上がったぐらいなんですけど。
うん。 うんうん、うーん。
うーん、まあ、日本から見るとね。まあ、普通、世界だともっと他にいろんな関わり方してるから、もっといろんな驚きああるんでしょうね、あれもね。
うーん。 ええええええ。 まあ、そうですね。いや、もうね、あ、もう
うーん、だからもう、ね、驚き盛りだくさんのね、最近のニュースでだと思いますね。うん、ちょっとあげあげさせてもらいました。はい。
うんうん。 でしたね。なんか ああ、はい、いや、ほんとに、あの、ほんとね、早くね、終わればいいなと思うんですけど、かと言ってウクライナも引き下がれないし、で、まあ、あの、攻撃を始めたのは、まあ、ロシアなので、で、まあ、ロシアもずっと鬱憤が溜まって鬱憤が溜まってもうここでやろうみたいな感じなのか、そのね、ウクライナがその、まあ、色々と歴史をたどって、ウクライナのと土地じゃないでしょ、そこはっていうロシアの、まあ、あの、うーん、まあ、主張なんだと思うんですけど、うーん。
うんうんうん、もう、ほんとに。うん。 うーん。 はいはい。 うーん。うーん。 うーん。 うーん。 うん。 そう、なんかね、歴史から見ると、なんか、ちょっとね、色々こんがらがってるみたいですね。単に、あの、ウクライナの領土とか、うん、ロシアの領土じゃなくて、もうちょっと深い話みたいですね。まあ、あの、ソビエト時ソ連ソ連連邦からですか、ソビエトから、ん、はい。うん。
ああ、そうですね。うーん、うん。 うん、うん、うーん、そうですよね。 うん、うん、うーん。からね、色々、まあ、いろあるんでしょうけど、いや、ほんとに戦争をしていいことなんて私はないと思ってるので。うーん、ね、人を殺し合って、うーん、まあ、ロシアの方でも、自分の息子が殺されたとか言って泣いてるお母さんいて、ロシアの政府にこう訴えかけてる人とかもいましたし。
そう。 うん。 そうなんですよ。 うん。 うん。 うん。 はいはい。
ね、で、結局死ぬのは庶民なんですよね。その、ね、うん。うん。
うん。 そうなんですよね。そうそう。 ね、それもちょっと、うん、最近のニュースということで、ちょっと挙げさせてもらいました。驚いた最近、一番、うん。なんか、私ばっかり話しました。なんかあります？最近のニュースで驚あ、あとねうん、アメリカですか？うん。へあ、うん。
うんうん。 あ、全然、うーん。最近の、まあ、ニュースですか。まあ、最近のニュースで言うと、やっぱり、あの、すごく身近に最近ちょっと感じてるんですけど、あの、トランプが、あの、ええ、違法移民を結構、あの、アメリカから、ええ、もう、かあの、うん、えっと、な追放するっていう動きがものすごくアメリカですすごく起こっていて。で、ほんとに、なんだったら近所の人が、あの、追放されたと。違法移民だと追放さと。とか、あと日本人にもそれが最近すごく起こっていて、日本人ってそんなに違法移民とかいないんですけどですよね。
はい。 うん。 うん。 はい。 あ、はいはいはい。 うん。 うん。あ、そんなもう感じでありますか。うん。 はい。 いないですよね。多分グリーンカード持って普通にみたいな感じですよね。そう、のっとって、うん。
そうなんです、そうなんです。だけど、これ、ま、知り合いじゃないんです。ま、同じ町に住んでる日本人の方に起こったことなんですけど、その、トランプがそういう、すええ、政策を始めてから、あの
はい、はい。 うん。